Ah, 'tas 'yong sagot mo, ah, ano, "'Pag may oras naman ako sa'yo, inaaway mo naman ako." <laughs>
Oo. <chuckles> Tama, tama. <chuckles> Totoo. <chuckles>
'Yan 'tas hindi alam kung, ano ano ba talaga? Sa'n ba 'ko lulugar sayo?
Mm. Oo, 'di ba, tapos 'pag kinulang 'yong sahod magrereklamo ka. Oh, 'di ba 'yong mga gano'ng <chuckles> 'Di ba? Eh mm.
Oo. Totoo naman, 'di mo alam no'ng minsan, 'no, ano ba talaga ang gusto mo? <chuckles> Hmm.
Oo, ah, 'di ba? 'Yan 'yong sinasabing 'asan 'yong work-life balance, <laughs> 'di ba? <chuckles> Hay, naku, 'tong work-life balance na 'to. Ayan, ito, p ikaw naman, paano mo naman nababalanse 'yong trabaho mo sa personal mo na buhay?
<laughs> Um, ako kasi